Então, eu queria mais uma ajuda mesmo pra pra lidar com essa questão. Eu tô com uma situação, em que, eh, o último ano meu de universidade, eu precisei pagar um valor muito alto, o valor é, assim, muito alto. E, pronto, o que que eles fazem, se você não paga esse valor, tudo o que você fez do curso, eles bloqueiam os seus documentos de tudo que você fez, de todos os anos, o que é um prejuízo enorme, inclusive os anos pagos.
Aham. Certo. Aham. Uhum.
Eh o que acontece? É que o valor do último ano foi € 5.100,00.
Certo. Uau, bastante dinheiro.
É verdade, e, o que é que acontece? Eu estava esperando que a universidade, eles pudessem dividir o valor em 2 anos, porque eu não vou voltar pra para o curso, né, já foi finalizado.
Uhum. Certo.
O valor que es es passaram a informação de que esse valor de € 5.100,00, eles só poderiam dividir em 12 vezes, em parcelas de € 425,00. Então, eu como eu não queria ficar com a dívida, né, no meu nome, eu decidi fazer, essa essa esse parcelamento pra pegar todos os meses, o a universidade e ficar tudo bem. Pois bem.
Entendi. Certo.
Eh, a questão, é que eu sinto que eu fico sempre ali no vermelho, sabe. Porque além das minhas contas pessoais, eu sempre tenho que pagar essa dívida, porque ela não pode atrasar, ela não pode, ser deixada pra depois.
Uhum. Aham.
E e assim, às vezes dá uma desmotivação, sabe, porque é muito difícil fazer uma uma reserva de emergência emergência, então eu não sei o que eu faço, se, não sei se por exemplo, a melhor opção é eu trabalhar absurdamente, eu conseguir esse dinheiro, eh, o valor cheio, ou pagar mesmo em parcelado, o que você acha?
Aham. Sim. E você acha que pagar, eh, parcelado, eh, meio que te prende, assim. Hã, o seu dinheiro, te atrapalha de de conseguir fazer coisas pessoais ou não?
Hum, sim, eu acho que é um valor bem alto por mês, se fosse assim em 24 meses, seria um pouco mais baixo, as parcelas seriam muito mais, eh, tranquilas e não afetaria tanto o orçamento, mas sim, eu acho que 425 por mês afeta muito.
Sim. É bastante coisa mesmo. E você atualmente trabalha? Como que é?
Sim, eu trabalho sim. Eh, eu trabalho, recebo meu dinheiro, mas mesmo assim, esse valor faz muita falta. Eu não sei que estratégia poderia usar, por exemplo, com universidade, pra eu tentar renegociar esse valor em 2 anos, porque assim, eles são bem difíceis, sabe, de de conseguir fazer uma uma negociação, e eles batem o pé, falando mesmo que é só em 12 meses, então assim, eu já não sei mais o que falar pra eles, qual estratégia tipo adotar, sabe?
Sim. Aham. Uhum. Você já tent e se você tentasse ir lá na universidade, né, eh, conversar com eles, explicar né, a sua situação, dizer que 400 e pouco no mês é uma quantia muito alta, hã, que pre que acaba te prejudicando nas suas contas, eh, pessoais, né, pra você ter uma vida normal, né, porque às vezes quando, eh, tem uma conta tão alta assim, acaba atrapalhando, né, as pessoas, tipo, até em relação a pagar uma conta de luz, uma conta de água, pagar comprar fazer a compra do mês. Então, de repente se você tentar conversar e explicar mais por esse lado, de repente, eles te dão uma ajuda assim, né.
Sim. Exatamente. Sim, entendo e assim, mas, c como é que você falaria assim, pra eles por exemplo, eh, em palavras, eh, qual a estratégia você adotaria? Porque é bem eles são, realmente, eles são muito difíceis, sabe, e pra eles, eles não entendem. Porque assim, o país onde fica essa universidade, eu já não moro mais lá, eh, e não faz muito sentido, porque basicamente essa parcela é praticamente metade, mais da metade do salário mínimo.
<sniffs> Hum. Sim. Aham. E faltam muitas parcelas ainda?
Eh, no total foram 12, eu j vou pagar agora a 3ª. Mas assim
Entendi, é falta maior a maior parte tá faltando ainda.
É a maior parte. Eu já pensei em pegar o dinheiro que eu tenho guardado, e pagar, eh, pagar pelo menos umas 6 parcelas, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tô dando um dinheiro aquele momento que não seria necessário.
Sim. Sim, entendi.
Eu É bem frustrante, sabe? Eu não sei, assim, o que fazer, como falar assim, qual método, qual o que falar pra ele sabe? Porque
Então, se tal, de repente você pode até mandar um e-mail também, né. Se você não não se vo se você não tem essa possibilidade de ir lá, você pode pegar o e-mail deles, eh, mandar um e-mail falando assim, eh ah eh, perguntando, né, se tem essa possibilidade de de renegociar a dívida com eles, porque no momento você tá com dificuldade de pagar, que você não tá recebendo muito no seu emprego. Mesmo que mesmo que você receba um valor razoável, tenta falar que você não tá recebendo muito também, que você não, eh, tá em condições de pagar esses quatrocentos e pouco no mês, mas que você tem, eh, bastante interesse em negociar, né, fazer um plano de pagamento que caiba na sua realidade e que também não prejudique eles. Eh, e dizer e dizer mesmo que a sua situação financeira atual tá limitada, mas que você se compromete, né, a pagar mensalmente, eh, mais parcelas, e também gostaria de saber, né, se teria algumas outras opções de parcelamento ou negociações disponíveis, né, pra ver se eles conseguem faze te ajudar de alguma forma. Porque pelo menos no Brasil, né, eu não sei eu não sei em outros países, mas no Brasil sempre teve sempre tem essa possibilidade de você começar a pagar alguma coisa e aí consegue renegociar, ou faz o empréstimo, aí d consegue renegociar, refinanciar, né, o valor que você pegou emprestado. Então, de repente, você consegue, né, fazer esse meio que refinanciamento com eles na faculdade.
Sim. Sim. Sim. Sim, entendi. Sim. Exatamente. Isso. É, pode ser que sim. Eu já pensei, por exemplo, como eu já tô indo pra 3ª parcela, isso já reduz um bom valor, eh eh, um pouco mais assim de 1/5 do valor. Mas assim, estava a pensar que agora o novo se eu fosse pedir por uma nova um novo contrato, assim, digamos, de reajuste de parcelas, a parcela poderia ficar um pouco menor, mas aí eu não sei se eles vão aceitar. Bem uma situação bem complicada e bem difícil, sabe. Todo o processo de eh, todo o processo de como é, de conversa tá sendo por e-mail, mas eu já tentei pessoalmente, e pessoalmente eu não sei por quê, é muito pior. Porque é o que eles fazem: eles falam que querem pra você pessoalmente, e depois eles falam, assim, que tudo é só válido se foi dito por escrito. Se eu não tenho como comprovar o que eles falam, aí realmente o que algum agente lá da universidade que ajuda, sabe, nesse sentido, eh, falou diferente do outro, eles não têm como considerar, porque eu não tenho como comprovar o que foi dito. Eh, bem complicada a situação. Eu vou tentar realmente falar com eles porque assim, eh, fica muito pesado, sabe, eu não consigo criar uma reserva, eh, uma reserva f uma reserva financeira pra pra pra essa situação. Enfim, € 425 é muita coisa.
Aham. Aham. Sim. Sim. Uhum. Certo. Uhum. Sim, sim, é bastante coisa. Mas então se você tenha, né, essa opção de tentar falar com eles. Eh, você disse que eles são rígidos, que não aceitam muito, mas como que eu te fa como eu te disse, né, você pode falar: "Ah, infelizmente esse valor é insustentável pra mim." Eh, e pedir, tentar mais uma vez, ver se eles conseguem fazer esse ajuste pra você. Senão, eu te sugeri eu te daria uma sugestão de tentar, eh, tentar algum trabalho, né, freelancer, pra fazer uma renda renda extra, alguma coisa que não seja muito pesado, sabe. Mas que cubra pelo menos, que cubra pelo menos o valor da dívida que você tem, né. Por exemplo, a sua dívida mensal, hã, da universidade é 400 e pouco. Então, se você conseguir algum trabalho freelancer que você consiga fazer esse valor sem trabalhar muito, sem se matar de trabalhar, né. Porque você já tem um outro trabalho, então de repente se você conseguir alguma coisa nesse sentido, também te ajuda, né?
Isso, também pergunto isso. Sim. Entendi. Sim, sim, entendo. É.
Ou até mesmo começar a vender alguma coisa, não sei.
É, verdade, pode ser que ajude mesmo. Eu não sei se, por exemplo, seria bom eu renegociar a dívida com juros, não sei se vai ser uma boa, mas, sim, vou tentar falar com eles novamente, tentar explicar a situação e ver o que que eles podem fazer, não é, com relação a isso. Até porque, o valor do parcelamento, como eu disse, é metade de 1 sa mais da metade de 1 salário mínimo no país, então assim, não faz muito sentido.
Sim. É muita coisa, é é bastante coisa mesmo pra quem recebe pra quem recebe 1 salário mínimo salário mínimo 400 e pouco é bastante dinheiro, né, e acaba fazendo falta mesmo, e e é uma coisa e um lugar que você nem tá mais, hã, uma dívida, e você já terminou a faculdade, né?
Ai. Exato, sim.
Então, já terminou a faculdade, e aí fica uma dívida de algo que você já terminou em um país que você não tá mais, então realmente atrapalha bastante, mas tenta fazer isso que eu te falei, que, de repente, eu acho que deve dar certo, e se os juros não for tão alto, eu acho que vale a pena.
É. É, muito obrigada pelas dicas, gostei muito, eu vou reavaliar com eles e eu espero que funcione.
Por nada. Por nada, até a próxima, tchau, tchau.